Iya ka jadi karena kita kan, eee, tinggal di asrama kampus nih kebetulan. Nah waktu itu kita heeh nonton sampai tengah malam jadi karena kita kebetulan malam-malam tuh masih di lab. Nah terus wah ada film baru nih, film horor baru, terus karena kita itu kebetulan aku dan teman-temanku itu adalah pecinta film horor, pas film ini keluar, kita langsung nonton gitu dan itu
Oh oke. Mhm. Mmm. Wah itu seru banget sih, kayak semuanya mendukung ya, udah tengah malam, terus bareng temen-temen pecinta horor, dan suasananya gelap, mungkin dingin juga kali ya kalau di dalam laboratorium ya. <chuckles>
Betul betul, benar. Bener, bener. Aduh itu jadi suasananya memang sangat mendukung ya untuk nonton film horor ya gitu. <laughs>
Ah iya bener, mendukung banget, tapi dari segi ceritanya kah, atau mungkin karena momennya saat itu nih yang buat kamu berkesan banget nih sama filmnya?
Mhm. Oke awalnya sih dari, eee, momennya sendiri ya karena kita nonton bareng-bareng sama teman-teman, eee, pecinta horor juga heeh, nah kemudian setelah itu awalnya kita nonton film ini itu karena kita lihat review ya, review-nya di Google itu lumayan tinggi. Di beberapa website eee, film review, itu juga nilainya tinggi gitu. Nah kita kan jadi penasaran ya, wah itu, eee eee, ranking-nya rangking-nya urutan film ini itu, dia itu ya, dari 10 orang yang menonton, itu 9 memberikan 5 bintang jadi bener-bener sembilan persepuluh bener, nah
Iya sih, seru banget sih itu Kak. Ah, mmm, mhm. Mmm. Mhm. Wah, wah wah, nggak main-main sih. Iya sih, iya iya, keren sih.
Betul, jadi <smacks lips> jadi karena kita pecinta horor ya, kita merasa setelah kita menonton film ini tuh, oh kita jadi ngerti, kenapa orang memberikan nilai 5 bintang ke film ini gitu karena mhm.
Ah. Karena kan pada umumnya ya, eee, film horor itu susah gak sih dapat rating yang bagus, kalau film horor?

Nah itu serunya, jadi si, eee, Jun Kunimura ini nama aktornya ketika dia berperan sebagai iblis di film ini, beliau itu menggunakan bahasa Jepang, jadi beliau itu enggak pakai bahasa Korea, beliau ngomong pakai bahasa Jepang, tapi lucunya yang bales aktor-aktor Korea lainnya, balesnya dia, bales pembicaraannya dia, pakai bahasa Korea. <laughs> Jadi jadi bener, jadi penonton yang nonton itu lumayan bingung ya, tapi kita merasa ya mungkin itulah keunikannya gitu. <chuckles>
Mhm. Oh. Mhm. Loh loh loh loh. <chuckles> Kok bisa? Bener kayak, eee, mungkin ada kesaktian lain ya dari mereka yang udah langsung nge-translate gitu di otaknya. <chuckles> Ya mungkin kayak dikasih tau ke ini, ke pe penonton gitu ya. Wah itu keren sih, sepertinya memang aktornya gede-gede ya. Eh aku jadi makin penasaran, pengen pengen liat juga nanti. Terus ini nih
Oh. <laughs> Betul. Betul. Bener bener bener. <chuckles> Iya, aktornya lumayan wah boleh tuh. Boleh boleh ditonton, mhm.
mungkin kan saat kalian nonton ya, ada gak sih mungkin kejadian serem yang terja jadi saat kalian nonton atau mungkin ada kejadian lucu karena kan nontonnya bareng-bareng di tengah malam lagi ya?
Ya. Bener bener.
Ada gak sih kejadian lucu?
Waduh, kejadian lucu jadi, eee, menariknya di film-film di film ini walaupun filmnya itu horor, tapi memang banyak kejadian lucunya di film ini tuh. Jadi ada ya, jadi ada momen-momen anekdot-anekdot lucu yang diselipkan di film ini sehingga film ini tuh terasa seperti humor hitam juga ya, black humor gitu ya. Nah, kejadian seram sih gak ada ya waktu kita nonton, tapi, eee, kejadian lucunya tuh ada, jadi pas karena ja sangat jarang ada jump scare di film ini jadi pas ada kejadian, eee, yang mengejutkan sekali, itu tuh semua kita tuh langsung aku dan teman-temanku pada saat itu langsung teriak bersamaan gitu loh pada saat nonton film ini, karena saking jarangnya jump scare-nya gitu, jadi lebih ngena aja gitu.
Oh oke oke. <chuckles> Oke. <chuckles> Mhm. <laughs> <chuckles> Iya sih. Jadi mhm mhm, kayak kejadian kecil pun bisa jadi bahan ketakutan bareng ya.
Betul betul. <chuckles>
Nah tapi setelah setelah nonton film itu, kalian jadi ngebahas film itu lagi enggak sih besok-besokkannya?

Kalau menurut aku sendiri sih, eee, sebenarnya betul ya. Jadi film Korea itu tuh lebih mengedepankan atmosfer daripada kejutan-kejutan, gitu. Jadi, eee, film Korea ini menurutku sangat tidak film horor Korea ya, sangat tidak terkenal dibandingkan dengan genre-genre teman-teman sejawatnya, misalnya genre-genre romantis, atau genre action gitu ya. Padahal film Korea ini, itu sangat film Korea, film horor Korea ini itu banyak loh yang bagus-bagus dan keren-keren. Tidak <tsk> apa ya, tidak ketika kita nonton tuh sama sekali nggak terbayang bahwa film horor Korea ini ternyata sebegini, eee, peliknya, sebegini kompleksnya dan dia menyelipkan banyak sekali budaya-budaya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, gitu.
Oh. Benar sih. Mhm. Heeh heeh, beda benar. Wah, iya sih. Mmm. Hmm. Bahkan antara sesama film horor ya kayak horor Thailand, horor, eee, dari Amerika atau apa, bahkan kayaknya horor Korea paling jarang nggak sih disebutkan filmnya itu apa? Atau sesama film horor mungkin ya, kalau bisa dibilang ya. Iya.
Mhm. Wah. Benar. Benar banget. Benar benar. Mungkin karena ya itu tadi ya, kalah promosi mungkin dengan film-film romantisnya, atau film-film action-nya, mungkin seperti itu sih. Gitu.
Nah, benar kayak Korea itu pasti, ya film romantis.
Identik dengan romantis gitu. <laughs>
Atau nggak yang magis-magis nggak sih? Atau nggak, kayak, eee, film kehidupan kerajaan apa gitu, yang gitu-gitu biasanya, iya sih, benar sih. Ini, seru banget kayaknya, aku bakalan nonton deh, habis ini ya, <laughs> ini seru banget sih karena aku baru dapet, eee, ceritanya seperti ini ternyata ya. Wah, ini keren banget, makasih ya udah sharing ya.
Ah benar. Wah, benar benar, setuju. <laughs> Wah, harus ya, wajib. Wih. Sama-sama. Semoga senang ya sama filmnya ya. Sampai jumpa.
Oke. Sampai jumpa.